Kasi ako, ah, steryo tahimik akong tao. Siguro kasama na rin 'yong nagkaka-edad ka na kasi nasa ano na ako, eh, 40 40 mahigit na ako eh, <chuckles> so, minsan kadalasan ang nagiging
Ah, okey. Wow.
kumbaga eh, tingin nila sa 'kin, kumbaga first impression akala nila masungit ako gano'n. Pero usually talaga, 'pag nag tumahimik na ako, gano'n, lalo may nakita akong mali, ayun. 'Yong katahimikan ko do'n nila nababasa 'yong kumbaga 'yong mood ko, 'yong oo.
Wow. Oo. Ah, okey, oo. Oo. Mm. Ah. Mood mo.